À, bạn ơi, dạo gần đây á mình có một cái tình trạng á, đó là, ừm kiểu như là, công việc của mình thì nó rất rất là quá tải, nó rất là nhiều, khiến lúc nào mình cùng ở trong cái trạng thái là căng như dây đàn á. Tại vì cuối năm á, bạn thì cái công việc hiện tại nó đã nhiều rồi, mọi thứ nó ập tới rất là nhiều vấn đề cần xử lý mà mình còn có thêm một cái công việc làm thêm nữa, thành ra nó nó khiến mọi thứ nó rất là, ừm, gọi là, căng thẳng và dồn dập á, mình phải sắp xếp một thời gian rất là khoa học thì mình mới đảm trách được tất cả những cái cái công việc của mình, và cái hầu như vì là quá tập trung cho cái công việc á, thành ra mình rất là khó có thời gian cho cái việc thư giãn. Mà mỗi khi mà mình có những cái hoạt động nào liên quan tới thư giãn á, thì mình cũng không có cảm thấy, gọi là, tận hưởng nó lắm mà mình cứ cảm thấy lót cứ lo lắng, bồn chồn và và mình không thực sự là, ừm, tận hưởng cái cái cái thời gian mà mình dành cho cái việc thư giãn đó, và nó cứ kéo dài như vậy, ừm, khiến cho c cái người mình nó cảm giác như nó bị cạn kiệt năng lượng á bạn, và, ừm, nó khiến ảnh hưởng tới cả giấc ngủ của mình luôn á. Mình thấy lo quá, tại vì cho dù là đúng là công việc nó quan trọng rồi về những vấn đề tài chính nó quan trọng, nhưng mà cái sức khỏe tinh thần đồng thời là những cái giấc ngủ đồ của mình á, nó cũng rất là quan trọng với mình, thành ra mình cũng rất là muốn tìm một cái lời khuyên á, để tìm cái giải pháp trong cái tình huống này chứ nếu mà kéo dài như vậy chắc có thể là mình sẽ bị, gọi là, mất sức mà có thể là bị kiệt quệ luôn á bạn.
Ừm, mình hiểu. Vâng. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Thực ra thì ngay cái vấn đề mà l bạn đã nhận ra được cái vấn đề hiện tại nó đang như thế nào, đó cũng là một cái điểm chuyển biến rất là tích cực rồi. Ừm, trước khi cho bạn một cái lời khuyên hay là một cái nhận xét gì đấy đi, thì mình nghĩ là mình sẽ muốn hỏi bạn một vài điều để rõ cái tình trạng của bạn hiện tại hơn, từ đấy thì những cái lời khuyên nó cũng phù hợp hơn a. Thì không biết là trạng hiện tại của bạn này, nó đã kéo dài được bao lâu rồi, và thường thì nó sẽ diễn ra vào thời điểm nào trong ngày?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Thật ra nếu mà nói tình trạng này kéo dài chắc cũng phải được đâu đó 3-4 tuần rồi đó, và nó sẽ rơi vào những ngày cuối tuần. Có nghĩa là những cái ngày trong tuần thì mặc định là mình sẽ đi làm rồi, thì mình cũng hông có quan tâm gì hết, là mình cứ cày từ sáng tới tối vậy đó, rồi về tới nhà là mình nghỉ ngơi. Nhưng mà thường cái ngày cuối tuần là thường bình thường á, là cái ngày cuối tuần là sẽ cái ngày là mình dành thời gian hoàn toàn cho cái việc thư giãn của mình luôn. Nhưng mà bây giờ đó là mình còn ôm cả công việc vào ngày cuối tuần, đồng thời là mình có sắp xếp cái thời gian để mình nghỉ ngơi, mình thư giãn á, thì trong cái quãng thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn đó mình cũng không có thực sự là, gọi là, được nghỉ ngơi, mà mình cứ hay lo lắng, bồn chồn, rồi cứ nôn nóng là chưa xong việc. Đại khái nó là dù là cái việc nó cũng hông có phải là cái gì nó quá là căng thẳng, nhưng mà mình vẫn không có giãn ra được á bạn, cái cái lúc nào mình cũng cảm thấy mình đang gồng lên, cứ lo lắng, cứ bồn chồn và không có thực sự là tận hưởng vào. Ví dụ như là đơn giản như là Chủ nhật đi, thì mọi người trong gia đình mình là rủ nhau là đi ra ngoài ăn uống nè, xong rồi đi uống cà phê, xong rồi là sẽ đi sau khi mà uống cà phê xong thì hay đi ăn khuya nữa, thì cái hoạt động đó là bình thường mình cũng rất là thích. Thế nhưng mà hôm qua là sau khi mà ăn tối xong một cái á, là mọi người chuyển hướng là muốn đi uống cà phê thì mình cũng đồng ý mình đi, tại vì mình cũng đã sắp xếp cái thời gian đó cho cái việc đi uống cà phê rồi. Nhưng mà mình tới quán là ngồi xong á là mình lại mở điện thoại lên, mình check email, mình check công việc, mình kh mình không thực sự là đang ngồi uống cà phê, mà mình vẫn đầu óc mình vẫn cứ cứ căng thẳng rồi trong cái công việc như vậy. Rồi khi mà mọi người uống cà phê xong thì mọi người đi dạo để mọi người đi ăn khuya, ăn vặt á, thì mình cũng đi theo, nhưng mà cái trạng thái của mình là mình thực sự mình thấy đang phí thời gian. Vì mình mình đi nhưng mình không tận tận hưởng được cái thời gian đó, ngược lại mình còn căng thẳng nữa, mà cuối cùng mình đi như vậy mình cũng không giải quyết được công việc. Cho nên là mình không không thích cái cảm xúc đó xíu nào luôn á bạn.
Ờ, mình hiểu. Đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, thực sự thì có vẻ là tình trạng nó cũng mới bắt đầu gần đây thôi, chưa đến 1 tháng. Nhưng mà, ừm, về, gọi là, cái mức độ thì nó cũng khá là lớn, và nó ảnh hưởng rất là nhiều mức, ờ, gọi là, cái d bộ mặt ở trong cái đời sống của bạn, đúng không? Thế thì không biết là cái dấu hiệu cụ thể của cái việc đấy bạn nghĩ là nó như thế nào? Bạn có dấu hiệu nào của cơ thể không? Ví dụ như là bạn rất là dễ cáu gắt này, hay mệt mỏi này, ừm, khó đi vào giấc ngủ này, th bạn có thể, ờ, gọi là, trình hì d bày rõ hơn được không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Có, có. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Thật ra là cái dấu hiệu rõ ràng nhất là mình thấy rất là mệt, cơ thể mình lúc nào cũng rất là mệt cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình bị thiếu ngủ á bạn. Ờm, kiểu như là, mình cũng cố gắng là lên giường vào đâu đó là 11:00, 11:30, nhưng mà hay cảm giác là bị chập chờn, chập chờn á. Cứ mà mỗi lần chập chờn không ngủ lại được thì mình lại mở điện thoại ra để mình check công việc, và nó cứ cứ cứ khiến cho cái việc mà giấc ngủ của mình nó không đủ ngủ không đủ giấc. Không đủ giấc thì sáng ngày dậy cả toàn bộ cơ thể nó rất là mệt mỏi, cái mắt thì nó cứ cay cay, cái đầu thì nó rất là nặng nề và như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc á, là mình đôi khi mình mệt mỏi quá mình làm việc cũng không hiệu quả đó bạn.
Ừm, mình có d thể là mình hiểu được phần nào cái dấu hiệu của bạn hiện tại rồi có như cái tình trạng rồi. Vậy thì không biết là, ừm, bạn cũng rất là hiểu rõ cái tình trạng bạn đang gặp đi, thì bạn đã có cái, gọi là, động thái nào để thay đổi cái tình trạng đấy chưa? Và không biết là kết quả của chuyện đấy sẽ như thế nào ha?
Ờ, thực ra đó thì nếu mà nói thay đổi thì mình cũng chưa có làm một cái gì để mà thay đổi hết bạn ơi, tại vì nó cũng mới diễn ra 3-4 tuần gần đây thôi và mình cũng mới bắt đầu nhận ra cái dấu hiệu này, và bây giờ mình cũng đang tâm sự với bạn để mà tìm lời khuyên đó chứ còn, ừm, cũng chưa thực sự làm gì để mà mà sắp xếp nó lại hay là làm cho nó, ơ, tránh cái tình trạng này đó bạn.
À. Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Thì từ những gì mà bạn miêu tả cũng như những gì bạn đã kể nãy giờ á, thì mình cảm thấy là bạn nó cũng đã hiểu rất là rõ tình trạng của mình, cũng như là cái thiện chí làm sao để có thể thay đổi cái tình trạng này, đó là một cái điểm rất là đáng khen và rất là đáng chúc mừng rồi. Thì bây giờ để mình cùng sẽ đồng hành với bạn để, à, tìm ra một cái điều nào đấy, một cái hướng đi nó hợp lý nhất nha. Thì bạn có những đầu tiên nha, mình nghĩ là bạn có thể thử là cái đầu cơ quan trọng nhất đó chính là cái tư duy của bạn, là mình phải rõ ràng trong câu chuyện là, à, đâu là ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi. Thì khi nào làm thì ra làm, còn lúc nào nghỉ thì phải là nghỉ ngơi hoàn toàn, chứ mình đừng có, gọi là, hơi tham công tiếc việc một chút nữa, bởi vì đôi khi câu chuyện là mình đã dành thời gian cho nghỉ ngơi rồi nhưng mình vẫn muốn, gọi là, dùng tranh thủ thời gian đấy để mình kiểm tra công việc này, xem tiến trình nó như thế nào rồi ấy, thì ơ, nó cũng không hiệu quả, thế thì thà thôi từ đầu còn không nghỉ ngơi còn hơn, đúng không?
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đấy, đấy. Đúng, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi đó, đó là cái cảm giác của mình á. Ừm, thành ra nó là như bạn nói là thiết lập rõ cái ranh giới giữa công việc, ờ, nó cũng là một cái mà mình phải làm ha? Kiểu như là mình chắc là mình là cũng phải phân ra cho rõ ràng là mình sẽ 1 ngày là mình làm từ mấy giờ tới mấy giờ, khi nào mà mình đứng dậy mình không có làm việc nữa thì mình cũng hạn chế đụng vào công việc để mình mình tập trung toàn tâm toàn ý cho cái việc mình nghỉ ngơi, mình không có lo lắng nữa ha? Thì cái ranh giới đó là chắc chắn là mình cũng cũng có, nhưng mà có cái cách nào về mặt vật lý á có thể hỗ trợ mình thiết lập cái ranh giới đó hông bạn ha? Có cái công cụ nào không?
Ừ. Đúng rồi. Rồi. Chính xác. Ừm. Ừm, chuyện đầu tiên, đồng đầu tiên mình nghĩ là cái quan trọng nhất đó chính là cái điện thoại của bạn, mình thấy là nó là một cái điện thoại, đồng ý nó rất là tiện, nhưng mà bởi vì nó tiện quá mức nên là kể cả những cái lúc mà bạn nghỉ ngơi ấy, nó vẫn sẽ hiện lên những thông báo về công việc này, những cái email này, và vô tình rồi bạn sẽ, à, bấm vào xem và vô thức thì bạn cũng ngồi, kiểu là, ờ, làm việc luôn, thì đó cũng là một cái tác nhân rất là quan rất là nguy hiểm ấy. Thì thôi thì mình đã xác định là sẽ nghỉ ngơi rồi, không có làm việc gì nữa rồi, thì có thể là tắt, đến cái giờ nghỉ ngơi thì tắt hết những cái thông báo của liên quan đến công việc đi, chỉ là để những cái thông báo về liên quan đến gia đình, bạn bè, người thân thì mình vẫn để lại. Và thứ hai nữa là khi mà đã kết thúc cái công việc, bạn hãy tạo cho bạn một cái nghi thức là để cho bản thân, cơ thể của bạn biết là, ờ, khi mà bạn làm đến cái hành động đấy có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ được nghỉ ngơi rồi và không có làm việc nữa. Thì có thể là khi bạn làm việc xong này, bạn sẽ đứng dậy và, ờ, giãn cơ nhẹ nhàng đâu đấy, tập giãn cơ nhẹ nhàng đâu đấy khoảng 5 phút chẳng hạn, hoặc là có thể là đi tắm. Ờ, thì mình nghĩ là khi mà có một cái bước chuyển như thế á, thì và lâu dần cơ thể s của bạn sẽ có phản ứng là, à, làm cái này có nghĩa là mình sẽ được nghỉ ngơi rồi đấy, thì cơ thể sẽ có những cái thay đổi làm sao mà để cho nó phù hợp với câu chuyện nghỉ ngơi hơn, chứ không phải là mình ép buộc cơ thể phải làm như thế.
Ừm, ừm, ừm. Rồi, OK. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, hay đó, cái cách này hay này! Ờ, mình nghĩ á là bây giờ mình sẽ làm hai cái phương án giống như bạn nói. Cái thứ nhất á là mình có thể là khi mà mình xác định mình không làm việc nữa, thì mình đi đâu mình vứt luôn cái điện thoại ở nhà, <chuckles> tại vì thực sự ra là ngoài công việc ra thì mình cũng hông có cái mối mối bận tâm hay lo lắng nào trong cái điện thoại hết á bạn. Thành ra là mình có bỏ điện thoại ở nhà mà đã hết giờ làm việc rồi, thì sẽ không không có những cái cái cái sự lo lắng nào là ai sẽ liên hệ mình không được á, thì mình nghĩ có chỉ có cách như vậy thì mình đi ra ngoài mình mới thực sự là mình thư giãn. Và cái cách thứ hai bạn nói là giống như cái nghi thức để mà chuyển giao giữa cái việc là cái giờ mà mình làm việc, và cái giờ mình chuẩn bị nghỉ ngơi là cái việc mà đi bộ thư giãn, hoặc là đi tắm đi, chắc là mình sẽ chọn là đi tắm nước ấm, tại vì thường là tắm nước ấm xong thì cơ thể mình sẽ rất là khỏe khoắn, tỉnh táo và như vậy thì đầu óc mình nó cũng sẽ rất là thư giãn. Và đó cũng là một cái dấu hiệu để nhắc nhớ là bây giờ mình đã kết thúc cái ngày làm việc rồi, và mình sẽ dành thời gian cho cái việc thư giãn, thì lúc đó nó cũng sẽ tạo thành thói quen là cứ đi tắm nước ấm xong thì đầu óc mình nó sẽ dễ thư giãn hơn. Thì mình thấy cái cách này cũng rất là hay đó bạn, để mình áp dụng thử nha.
Đúng rồi. Đó. Chính xác. Ôi! Ô kê, và cái nguyên nhân chính của cái chuyện bạn đang gặp phải là, ờ, bạn hơi khó thư giãn, đúng không? Cái lúc nghỉ ngơi cũng không thoải mái. Thì nguyên chính nhân chính lúc nãy bạn có chia sẻ, bởi vì là công việc căng thẳng ló kéo dài quá. Thế thì, ừm, mình cũng đừng quá rạch ròi quá trong cái việc là, à, lúc làm thì mình phải làm hết mình, còn lúc nghỉ mình phải nghỉ thật là sâu. Mình có thể là tranh thủ cái lúc làm đấy, mình và một khi mà mình một cái đường cường độ nó cao nó kéo dài quá thì cơ thể chắc chắn sẽ căng thẳng rồi. Thì thôi thì mình làm một ca làm việc 8 tiếng đi, thì mình chia nó do nhỏ thành nó thành gần 4 ca 2 tiếng chẳng hạn, thì cứ giữa các ca đấy mình cứ nghỉ ngơi một chút, là những cái ừm, một thời gian ngắn thôi, và có thể là làm những cái bài động tác làm sao đấy để cho nó cơ thể nó giãn gân cốt này. Thứ hai nữa là cũng ngồi hít thở sâu để thiền định lại cái tâm trí ấy, thì mình nghĩ là có những cái khoảng nghỉ ngắn như vậy thì, ừm, câu chuyện là căng thẳng của công việc nó cũng sẽ giảm bớt được đi phần nào.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là mình sẽ áp dụng các phương pháp là ví dụ như mình làm việc một cái khoảng thời gian, thì mình sẽ giãn rồi mình cho phép bản thân nghỉ ngơi đâu đó một khoảng thời gian ngắn 10 phút, 15 phút chẳng hạn, với những cái hoạt động mà giải lao nhẹ nhàng, đúng hông? Ý của bạn là như vậy, thì cơ thể mình nó sẽ không có bị, gọi là, căng thẳng quá và nó không sẽ cảm thấy là gồng lên liên tục, mà nó cũng sẽ thích ứng với cái việc là làm việc một thời gian thì sẽ có một cái bước đệm để mà nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại làm việc thì như vậy là nó sẽ cũng quen với cái việc là được thư giãn, đúng hông? Ý bạn là như vậy đó, ừm.
Đúng rồi. Chắc Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác là như vậy. Và bởi vì nguyên nhân chính nó vừa ở đây nó vẫn là cái chuyện stress về công việc, căng thẳng về công việc, nên hãy làm sao đấy để giảm cái mức độ căng thẳng đấy nữa, ờ, càng tốt. Thì cách thứ hai bạn có thể thử đó chính là hãy tổ chức lại cái công việc của bạn. Ờm, hãy chia nhỏ những cái nhiệm vụ lớn thành những cái nhiệm vụ- vụ nhỏ có thể hoàn thành được trong ngày, và nó, ừm, nếu mà càng nhỏ càng dễ làm thì càng tốt, dễ đến cái mức mà bạn nghĩ là, ờ, ừm, không thể mà không làm được ấy. Đó, thì mình nghĩ là khi đấy thì áp lực tâm lý nó sẽ được cởi bỏ đi một phần nào, và làm thì làm từng bước, từng bước, từng bước như vậy, từng cái nhiệm vụ như vậy á, thì bạn cũng theo dõi được cái tiến trình của bạn đang làm đến đâu rồi. Và khi mà như thế thì mình cũng sẽ có cái động lực để mình có thể là hoàn thành công việc một cách nó tốt hơn và nó nhanh chóng hơn.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, nói chung là bạn nói đúng. Trong cái vấn đề là bây giờ, cốt lõi của mình đó chính là vì cái khối lượng công việc của mình nó khiến cho mình căng thẳng. Thành ra là mình phải giải quyết được cái cốt lõi đó thì những cái vấn đề tâm lý đi theo thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chắc là mình cũng phải để mình nói chuyện lại với lại đồng nghiệp của mình á, để phân chia trách nhiệm công việc sao ra chia cho mọi người thêm, ờ, ừm, ừm, ờ, những cái phần nào đó này nọ đó. Tại vì có lẽ là có khối lượng công việc mình đang tham quá, mình đang ôm nhiều quá. Cái thứ hai là bạn phân tích đúng là mình phải chia nhỏ nhiệm vụ ra, để để nó không có trở thành gọi là một cái cục gì đó mà nó quá áp lực, khiến cho mình cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Vì chia nhỏ ra thì mình cũng sẽ thấy nó dễ gặm hơn á, nó sẽ thì khi về tới nhà nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, nó đỡ lo lắng, đỡ thấy cảm thấy stress, rồi đỡ ngày mai là mình phải thế này thế kia. Thì nãy giờ bạn đang gợi ý cho mình một vài cái phương pháp mà mình thấy cái nào nó cũng rất là dễ áp dụng và nó cũng cũng hiệu quả đối với mình hết, thì để mà mình lập tức mình thay đổi vào ngày mai luôn nè. Cảm ơn những lời tư vấn rất là hữu ích của bạn nha!
Đúng đó là cũng là một cách. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi, đúng không? Đúng rồi. Mong là bạn sẽ sớm giải quyết được cái tình trạng căng thẳng hiện tại ha. Tạm biệt bạn!
Ừm, cảm ơn bạn!